<chuckles>
À la 4e fois, c'était il y a eu le déclic et on elle a p elle a plongé dedans, heu, les 2 pieds en avant, heu, et après on attendait heu
D'accord. D'accord, donc les les 3 1res fois, en fait, elle a elle a laissé tomber, ça ça lui convenait pas?
C'est, heu, di disons que c'est pas que ça lui convenait pas mais faut faut s'habituer à Cilian Murphy. Heu, Il a un visage très atypique, il a une façon de jouer très, heu très atypique. Le milieu est très rugueux, la la la série elle est pas elle est pas tendre, loin de là, hein, les Peaky Blinders, heu, dans leurs gangs, ils ont tous, heu, des bérets et dans les bérets, ils ont des lames de rasoir
D'accord. Oui. Mmh mh. Ouais. D'accord.
et quand ils se battent et ben c'est à coup de lames de rasoir dans la tronche s voilà, c'est c'est c'est vraiment dur. Les thèmes sont vraiment très durs, donc il faut il faut. Voilà, mais une fois qu'on est dedans, on décroche plus en fait. On décroche plus.
Oui, c'est vraiment dur, mmh mh. Il faut s'accrocher. Ouais je comprends. Et donc finalement ta femme l'a regardé jusqu'au bout, alors?
Ouais tout à fait, on on attendait à chaque fois qu'une nouvelle saison, heu, sorte pour la regarder ensemble.
D'accord, donc vous l'avez regardé sur le moment, hein, en en en direct, on va dire, enfin quand se quand l'épisode sortait et puis ensuite vous l'avez regardé en streaming?
Mouais. Ouais, tout à fait. On l'a même, heu, reprise plusieurs fois, heu, entre 2 saisons, heu
D'accord. OK super. Oui. Donc c'est vraiment quelque chose que tu que tu recommandes, heu, à tout le monde, heu, de au moins au moins d'essayer de la regarder, quoi?
parce qu'on parce qu'on kiffe, hein. C'est c'est vrai c'est vraiment c'est vraiment une série oui. Ouais, il y a il y a pas il y a pas beaucoup de séries comme ça, mais celle-ci, heu, ça fait vraiment partie des des séries en plus qui ont pas eu un un éclairage comme un Game of Thrones par exemple. Voilà il y a pas eu le même éclairage alors qu'elle mérite.
OK. Oui, tout à fait, tout à fait, heu, c'est c'est une série, heu, dont on n'a pas forcément autant entendu parler effectivement. Heu, bah je te remercie vraiment de de nous l'avoir, heu, partagée, heu, est-ce que tu peux, heu, rappeler le titre, en fait, pour que que que ça reste bien en mémoire?
Non. Alors la série s'appelle Peaky Blinders, tout simplement.
OK s super. Beh écoute merci beaucoup pour ce partage, c'était, heu, super intéressant.

Ouais, oui, donc tu estimes que cette série, elle est elle est vraiment, hem, elle est elle est intelligente, en fait?
Elle est très intelligente, heu, sur le sur le fond, comme, heu, comme sur la forme.
Mmh mh. D'accord, et elle dure, heu, elle dure longtemps, cette série, heu? Il y a beaucoup d'épisodes, heu? C'est quelque chose que qu'on peut regarder, heu, en en peu de temps, heu, ou il faut vraiment, heu, c'est c'est vraiment sur la durée?
Alors, il y a 5 saisons. Heu, chaque saison dure, heu, si je ne m'abuse, heu, 10 épisodes, et à chaque fois, c'est des épisodes d'1 heure.
D'accord, donc c'est assez long. Mmh mh. D'accord d'accord, donc c'est une grande série, qui est sortie à quelle époque au départ?
Donc voilà un week-end, heu, on va dire un week-end Heu, qui est sorti, on va dire, heu, je dirais peut-être à partir de 2018, quelque chose comme ça.
D'accord, OK.
Voilà donc c'est quand même, heu, assez récent.
Mmh mh.
Voilà, heu. Petit bonus également pour la bande son, qui est vraiment, heu
D'accord donc heu, c'est vraiment sur tous les sur tous les points les les aspects, en fait, hein, cette série?
Ah oui oui oui, il y a il y a pas, heu, honnêtement, il y a pas grand chose à à jeter. Heu, même quand il y a eu, hem, par exemple, sur la dernière saison, une des actrices principales, heu, qui était Hélène McRaury qu'on a pu voir dans la dans la saga, heu, Harry Potter, par exemple, hem, est décédée.
Oui. Ouais. D'accord.
Donc c'était un triste événement, c'était pas prévu. Ils ont réussi à adapter le le scénario, à lui rendre une fin une forme d'hommage, heu, ah c'était très bien fait, ça a pas été traité
Bien sûr. Le personnage, oui. D'accord, sans que ça nuise, en fait, heu
Non, non, non, non, non, au contraire au contraire ça rajoutait encore une dimension, heu, où nous-mêmes on est choqué par la chose, heu heu, ç ça a été tellement bien traité que, bah, c'est c'est assez rare, en fait, dans les séries, heu, quand on traite, heu, ce genre de choses de cette manière là.
à la à la série, quoi. D'accord. Ouais. Mmh mh. OK. Oui, bien sûr, et donc heu, c'est, heu, c'est une série, heu, dont tu as tu n'as pas réussi à décrocher, j'imagine, heu, quand tu as commencé à la à la regarder? Et hem, donc il y a une évolution et est ce que le est ce que la fin, en fait, heu, c'est c'est quelque chose qui n'est pas forcément toujours évident à à gérer pour un pour un réalisateur, la la fin d'une série? Est-ce que, heu, c'est quelque chose qui t'a satisfait? Est-ce que tu as trouvé que que c'était intelligent aussi, heu, tout autant que que le reste de la série?
Non. Mmh mh.